طَب هل مثلًا لو م أ أُحبَطت في حاجة مثلًا نَفْسيتها مُحبَطة وهي برضه مقصّرة، بتتعاملي معاها إزاي، بتعملي لها إيه مثلًا، يعني هي مقصّرة وبس هي آآ، حاسّة بفَشل ومُحبَطة في نُفْس الوقت؟
إمم. بُصّي إمم. بُصّي هو أهَم حاجة النَفْسية دي، يعني أنا بالنسبة لي ه أهَم حاجة هي نَفْسيتها هي حتى لو كانت مقصّرة بس هي ده م يعني م مُحبَطة ومتضايقة وكده، هي أهَم حاجة بالنسبة لي نَفْسيتها. أنا باشتغل معاها في الأول نَفْسيتها تبقى كويسة وبعدين نبقى بنتكلّم بقى في الموضوع، اللي هو مثلًا آآ ب ب باخُدها وننزِل مثلًا ممكن ن ناكُل برّه في مطعم هي بتحبه، آآ نروح أي kids area تلعب شوية مش عارف إيه، أنا بالنسبة لي هي نَفْسيتها هي أهَم حاجة.
إمم. يعني بتشتغلي على على نَفْسيتها الأول. أيوه، أيوه. بتشتغلي على نَفْسيتها الأول
الأول طبعًا، الأول مش آه. مش هينفَع هي تبقى متضايقة بالضبط، مش هينفَع هي تبقى متضايقة ونَفْسيتها وِحشة وأنتِ تقومي يعني ضاغطة عليها أكتر، فاهمة؟
وبعد كده تشوفي بقى أيوه، فاهمة قصدِك.
إمم.
وبعد كده بقى تشرحي لها تق يعني تشرحي لها بقى المفروض تمشي إزاي أو كده.
بالضبط. بالضبط. أشرح لها بقى اللي هو إحنا قصّرنا، فإحنا عشان قصّرنا فما نتوقّعش نتيجة غير اللي موجودة. لو كنّا عملنا اللي علينا والنتيجة هي، هي كانت دي تبقى حاجة خارجة عن إيدينا، بس إحنا المفروض نعمل اللي علينا الأول علشان ربنا هو اللي قال لنا كده، ربنا قال لنا نسعى، فإحنا لازم نسعى ونعمل اللي علينا 100% وبعد كده النتيجة دي بتاعة ربنا ما فيش مشكلة. فبتبدأ تفهم يعني وأنا باكلمها إن هي واحدة كبيرة.
إمم. فعلًا. أد طَب وبتحسّي بتحسّي فعلًا إنّها بتستجيب وبتفهم مثلًا، بتحسّي إنّها بتستجيب، والّا مثلًا بم اللي هو ما بتفهمش إن أنتِ مخرّجاها مثلًا علشان نَفْسيتها وكده وبتفهم إنّها صح؟
إمم. لأ، هي بتفهم. ما أنا باقول لِك بُصّي كنت لسه باقول لِك حاجة إن هي باعاملها إن هي شخص كبير عادي، اللي هو ما باعاملهاش إن هي طفلة عندها 10 سِنين، باتعامل معاها إن هي كبيرة عادي. آه، آه، ما أنا باقول لها، يعني أنا باقول يعني أنا باقول لها "أنتِ أهَم حاجة إن أنتِ تبقي مبسوطة دلوقتي بس ال الغَلط هنتكلّم فيه،" فهي عارفة إن إحنا خارجين عشان نِفُك شوية، بس كمان شوية هتقعُد وتبهدلني ف <laughs> هي أصلًا بتبقى عارفة يعني. ف فآه بس.
لأ، أنا قصدي، هي بقى. <chuckles> فاهماكِ.
إمم.
فاهمة طريقتِك هي
أيوه، فاهماني. آه، طبعًا، لإنّي باقول لِك باتكلّم معاها في كل حاجة وهي يعني ب ب بتفهم ده يعني. وبعدين بقى الأطفال برضه بيبقوا محتاجين مُتابعة، يعني أنا مثلًا بعد ما أتكلّم هي برضه مش هتاخُد كلامي اللي هو وتروح بقى فاهمة، تمسِك الكُتب تقطعها يعني، لأ، هي برضه بتبقي محتاجة مُتابعة معاها آه، وتفكّريها كده دايمًا اللي هو فاكرة إحنا قُلنا إيه، فاكرة أنتِ لمّا ما ذاكرتيش وجِبتِ درجة وحشة كنتِ حاسّة بإيه، فاكرة ف <chuckles> بالضبط، فهي بعد كده بتبدأ بقى تعمل الصح يعني.
أيوه. أيوه، طبعًا. <chuckles> أيوه.

ما حاولتيش مثلًا تتكلّمي مع المدير أو تتكلّمي مع الحد المسؤول، تف تفهمي مثلًا أنتِ ليه اتعامل معاكِ كده، أو ليه ات اترفضتِ مثلًا؟
آمم، يعني هي بيبقى في الشغل بقى اللي هو بيبقى في ناس كتير مقدّمة، فأنتِ بتقدّمي ف بتبقي عاملة اللي عليكِ من قبليها، بس بيتبعت email، إن لأ يعني you are not selected مثلًا، أو أنت مش مش مش من الناس اللي هي هتبقى موجودة معانا، كده يعني، ف آمم، م م ما فيش حد اللي هو ترجعي له تسأليه يعني، بس هو كلّه ب بيبقى نَصيب.
إمم. فهمتِك. فهمتِك، فهمتِك. طَب إيه بقى؟ بت بتفكّري في الخطوة الجايّة بسرعة، والّا بتاخدي وقتِك الأوّل في الإحباط والانهيار كعادتنا كَسِتّات يع
إمم. آآ بُصّي آه ما هو ده اللي كنت باقوله لِك، يعني كنت الأوّل بابقى م متضايقة جدًا من أي حاجة بتحصل لي آآ فيها فشل يعني، أو أحس إن أنا ما نجحتش فيها. آآ بس بعد كده قعدت أفكّر كده، وبدأت أتّبِع شويّة حاجات، هي اللي خلّتني أو ساعدتني إني أبقى باتعلّم حاجة من كلّ تجربة، فاهمة؟
إمم. ده حلو جدًا. طَب إيه مثلًا بتعملي إيه مثلًا تحاولي ت تتغلّبي على التجربة دي بسرعة؟
آآ، بُصّي بصراحة يعني الأوّل خالص كده آآ إن أنا ما بقيتش آخد الموضوع إن هو آآ فشل، إن هو خلاص حياتي هتقف يعني، حتّى لو حاجة نِفْسي فيها، وحتّى لو حاجة باحبها جدًا، ف يعني اللي هو لأ مش في حاجات كتير أوي ممكن تبقى آمم تانية خالص غير إن هو فشل، يعني ممكن تكون كان في حاجة مثلًا ممكن تضرّني، آآ أو مثلًا اللي جاي هيبقى أحلى من دي حتّى لو أنا كان نِفْسي فيها أوي، فأنا ما بقيتش آخد الموضوع ع يعني آه بالضبط، آآ ع ع على عاتقي كده بالضبط، بالضبط.
صح جدًا. التفكير التفكير الإيجابي ب بيخفّف عنِك، حتّى لو التجربة مثلًا كانت قاسية عليكِ أوي، تفكيرِك ممكن يخلّيها تعدِّي عادي، اللي هو عادي يعني فرصة وهتيجي فرصة تانية.
إمم، إمم بالضبط كده، وبعدين بَاتَقبّل بقى ال ال الفشل ده إن هو مش بانكره يعني، بَاتَقبّل إن أنا فشلت في حاجة، آآ ممكن اللي جاي يبقى أحسن، ممكن أي حاجة، بس أنا بَاتَقبّل عادي إن أنا ما نجحتش في الحاجة دي، فأهم حاجة إن أنتِ تَتَقبّلي ده، وما تبقيش بت بت بتُزعِمي بحاجة غير ده يعني، آه، وبعدين بق
فعلًا. فعلًا، لإن ال الإنكار هيتعبِك أكتر، و وفي نَفْس الوقت مش هيساعدِك إن أنتِ تتخطي المرحلة بسرعة.

امم، فاهماكِ. طَب لمّا اتعرضتِ مثلًا للرفض أو كده، اتكلمتِ مع حَدّ قُريب منِك، كان رد فِعلُه إيه؟ قال لِك إيه مثلًا، أحبطِك، قعد يقول لِك مثلًا أنتِ غلطانة، أنتِ ليه م ما رَكزتيش، ليه ما كُنتيش مذاكرة كويس مثلًا، والّا إيه؟ احكي لي كده.
امم. امم. لأ، بصراحة يعني اتكلِمت مع مع حَدّ من صحابي يعني، وهي بصراحة كانت داعِمة جدًا ليَّ. وقالت لي يعني: "ما فيش مُشكلة خالص يعني، اللي جاي هيبقى أحسن، ربنا مش كاتب دي فخلاص. فربنا شايل لِك الأحسن، وأنتِ عملتِ اللي عليكِ." فلأ، في كلام في كلمات كده برضو بتبقى بتريحِك أوي وقت ما بتبقي حاسة إن أنتِ في موقف مش لطيف يعني، فطبعًا الدعم النفسي من الناس اللي حواليكِ، إذا كان من أهل أو من صحاب أو من أي حاجة، هو بيبقى مهم جدًا، جدًا، جدًا بصراحة يعني ما فيش أبدًا استهتار بيه.
امم، جميل. فعلًا. فعلًا الكلام آه، الكلام فعلًا بيريّح في أوقات كتير يعني، أوقات بتح بتبقي محتاجة كلام كويس، أكتر من النصيحة.
بالضبط، بالضبط.
طَب وهل بت مثلًا، لو عندِك أطفال بتستخدمي معاهُم نفس الطريقة والّا غصبٍ عنِك مثلًا ب بصفتِك حَدّ مسؤول عنهم بت بتضطري تلجأي لأسلوب الأمر؟
امم. بُصّي، ما عنديش أطفال، بس عندي أولاد أخويا. آآ <sighs> دول حبايبي يعني قريبين مني أوي
<chuckles> آه. لأنهم أطفالِك برضو
آه بالضبط، بس يعني اللي هو لأ، أنا ب أنا دايمًا باعمل معاهم اللي باحب الناس تعمله معايا. يعني، حتى لو هُم في الدراسة ولو مش عارف إيه يعني يعني مثلًا لو البنت جات قالت لي إن هي جابت درجة وحشة ف في quiz مثلًا أو في امتحان، لأ مش باخد الموضوع يعني، إن هو إيه ده وإزاي؟ و وابق أعمل عِقاب و لأ، عادي بادّعَمها و وباشوف طبعًا أنا بابقى عارفة هي مذاكرة والّا لأ، عاملة اللي عليها والّا لأ. لو عاملة اللي عليها خلاص مش الموضوع ما بيبقاش فيه أي عقاب ولا أي حاجة خالص، خالص يعني. يعني أنا بالنسبة لي اللي هو الجملة بتاعة ربنا، ربنا طلب مننا السعي مش النتيجة. فاحنا بنتحاسب آه، فإحنا بنتحاسب على اللي إحنا بنسعى له مش النتيجة، النتيجة دي بتاعة ربنا. فأنتِ سعيتِ تمام، أنتِ كده تمام، لو بقى ما سعِتش أو مثلًا، لو هي كانت مقصّرة في مذاكرِتها أو حاجة، ده بيبقى فيه يعني كلام تاني. اللي هو بقى بنقعد نشوف هنعمل إيه، بنشِّد عليها شوية، لأ، ما أنتِ ما ما كُنتيش مذاكرة أصلًا، فما تتوقعيش حاجة تانية غير كده، ف فاهماني؟
إمم. مثلًا، آه. بالضبط. بالضبط. أيوة فعلًا. بال يعني، بتعملي بتعملي توازن مثلًا، اللي هو ما بِتشجعيش أوي فتبقى مُهمِلة، وفي نفس الوقت ما ما بتعاقبيهاش أوي، فاللي هي تِكره مثلًا المذاكرة نفسَها أو تِكره إنهّا تتكلم معاكِ.
آه. بالضبط. بالضبط، بالضبط كده.